Olha, universo fictícios realmente tem aquele extrapolação talvez em alguns momentos, né, mas, a gente sempre se imagina, né, em algum universo, nossa se eu morasse nesse universo aqui, como é que será que eu viveria? Como é que será que eu iria reagir? Como é que será ia ser as pessoas dali e tudo mais, né. E eu penso muito num filme que eu gosto muito, né, que é o De volta para o futuro. <laughs> É. Nossa, é um filme que marcou muito tanto, acho que foi um, um dos primeiros filmes que me fez gostar realmente de assistir, eh, filmes e entender mais sobre esse universo e tudo mais. Mas eu diria, o De volta para o futuro por um motivo muito, <exhales> ah, eu acho que, o mo o mo motivo até meio bobo assim, mas eu acho que é muito legal. Eu eu sou muito, não diria altruísta mas assim, eu sou muito fã do tipo de vestimenta, do tipo de do relógio que era que era o Cássio, né, que era muito famoso na época no De volta para o futuro. Eu acho que o a vestimenta, o relógio, o momento que o mundo passava tanto nos 80, 70, até né, que ele pega um pouquinho, né, ele volta até, de alguma maneira, nos anos, eh, mas aí é mais pra frente, né, mais antigos, anos 50 e tudo mais. Mas eu acho que o momento dos anos 80 em si, ele representa muito eu acho o o meu estilo assim eu sou, muitas pessoas falam
Aham. Uhum. Hã. Ah, muito legal, né. <laughs> Aham. Uhum. Por quê? É. Hã. Hã. Hã. Ah, você gostaria você gosta do passado então.
É, ah, gosto, gosto, gosto, gosto um pouco, apesar de
Ah, o que que você faria lá no passado? <laughs>
Nossa, olha. Que que eu eu sempre me penso, que
Vai que você se apaixona pela sua mãe. <laughs>
No exata o Marty Macfly, quase aconteceu isso com ele, né, <laughs> né.
É, e ele teve que: "Opa! Vamos parar aí, porque <laughs>
Exato, eu tenho que parar por aí, né. Porque senão ele não ia nascer, né. Ia ser um, um e um efeito borboleta nisso tudo. Mas, olha que interessante, você tocou num assunto legal, o que eu faria, né? Eu sempre penso eu gosto muito de história, né. Eu gosto de estudar momentos, nos anos 80, 70, até 60,, até mais pra frente, anos 90, né. Se a gente for pular um pouco, eh, momentos muito importantes na história, se a gente for parar pra pensar, né, tem o momento do, eh, do Kennedy, né, a chegada do homem à lua, a gente tem, eh, também o Martin
É, com certeza. <laughs> É. É. Hã. Aham. Aham. Será que ele chegou na lua mesmo? <laughs> Olha dava pra eh, não sei né. <laughs>
Hã. Então, é uma boa pergunta também, que muitas pessoas acham, que muitas pessoas acham, muitas pessoas né, têm, ficam com aquele aquela pulga atrás da orelha, né, porque realmente a bom esse era um problema da época, né, eh, a guerra fria, né, apesar de não ter
Por que nunca voltaram pra lua? <laughs>
Exatamente, tem essa esse questionamento, né, mui a NASA
É, se foram, por que que nunca voltaram?